Вот мне кажется, всё равно это нужно обговаривать, конечно. Но я бы очень хотела. Мне кажется, как раз уютный дом- это для меня вот и, э, собака, и кошка. Мне кажется, это так классно, когда, э, большая семья, я имею в виду вместе и люди, и животные. Я обожаю вообще всех.
Всегда можно ф М. Мгм. М. Мг. Это правильно правильно. Можно также вот, м, а как бы, э, как сказать, вот, эм, не совет, а вот, э, просто вот есть такая вещь, как, э, передержки: люди берут, э, а ну, находят животное, м, а берут, да, его на время на передержку, пока там, а, оформляются документы, пока приют разбирается со всем.
Мгм. На время, да, только?
Вот, потому что, может, в приюте нету времени.
Это, кстати, хорошая идея, но мне кажется, мне трудно отдать будет. Я потому что прикипаю к сердцем, и если особенно вот, э, моё животное будет, как я его отдам, я не знаю, для меня это стресс будет.
Ну Ну, вот Ну, тут вот именно, э, такая вот вещь, что это дает время понять, твое животное или нет, время понять молодому человеку, вот он сойдется или нет, и вот если что, всегда можно оставить. А если вот этот, э, как говорится, э, эта собачка не подойдет, э, в следующий раз будет другая, опять-таки можно проверить его. Это дает и место, э, м, животным, как говорится, побыть в уюте, в любви и проверить воду, так сказать, для будущего.
Мгм. Ну да. И мне, да. Да, согласна. Наверное, так, кстати, сделаю, по попробую. Но всё-таки, конечно, попробую вот так уговорить, а потом, возможно, и какого-нибудь щеночка приведу, скажу: "Вот, э, передержка, передержка, некуда его, а, отдать".
Вот. Мгм. Ну да, вот правильно, да, вот с Да вот. Можно сказать так. Да, на на скажи вот, временная передержка, вот, э, как бы
Вдруг он, кстати, и согласится?
Да, то есть всё возможно. Вот, э, всегда так бы, я думаю, бывает, что все всегда не хотят никого. Но как только вот этот маленький клубочек жизни появляется, то э
Мгм.